Oke, kalau misalnya, eee, contoh nih kamu curhat ke temen atau kamu journaling gitu, kamu udah pernah coba belum?
Iya. Oke. Nah, kalau curhat pasti tuh Kak, ke orang tua, ke sahabat-sahabat aku, gitu. Kalau journaling aku belum pernah coba nih, Kak, eee, itu gimana tuh, Kak?
Oke, menurutku dengan itu sesuatu yang bagus ya. Karena dengan kamu bercerita ke orang yang tentunya harus kamu percaya dan bisa dipercaya, itu membantu kamu untuk meregulasi emosi, mencurahkan emosi negatif kamu, gitu kan. Namanya orang curhat juga nggak harus nggak harus selalu minta saran, gitu kan. Ada kalanya kamu boleh banget kalau curhat hanya sebatas ingin didengarkan, gitu. Nah, lain hal dengan journaling gitu kan. Journaling itu kita kayak curhat sebenernya, cuman di atas kertas gitu atau di atas media lain. Bisa di ponsel kayak kamu nulis diary tapi di notes ponsel gitu kan, atau kalau kamu punya diary beneran atau diatas kertas apa pun juga boleh kamu tulis aja di sana pakai pensil, pulpen itu juga boleh banget. Kamu utarakan apa yang kamu rasakan, kamu tumpahkan di sana. Boleh kamu lakukan setiap hari, boleh kamu lakukan 2 hari sekali atau sebutuhnya mungkin kalo kamu mau sehari 2 kali pun nggak masalah. Selama kamu merasa, eee, kamu butuh menumpahkan emosi negatifmu kamu, boleh banget untuk melakukan journaling. Dan saranku adalah, eee, namanya orang lagi patah hati ya, gitu kan, seperti yang kamu alami saat ini, itu kan
Iya. Iya, Kak, betul. Mhm. Betul. Oke. Oh, iya. Iya.

Valid kok kalau kamu merasa, "Kok, aku makannya jadi dikit banget ya gara-gara patah hati," gitu kan ya. Itu valid banget karena ketika kita stres itu kan, eee, ada perubahan hormon yang luar biasa ya, di tubuh dan itu membuat, eee, nafsu makan menjadi ditekan gitu. Itu salah satu, eee, efek stres gitu. Tapi bagus banget kalau misalnya akhirnya stres ini gak sampai mengganggu pekerjaan kamu ya, aku ikut senang, kamu gak sampai mengorbankan pekerjaanmu gara-gara patah hati gitu dan semoga ini terus berlangsung, jadi kamu tetap fokus dalam bekerja, tapi untuk soal makan, eee, kamu juga harus, eee, tetap aware, tetap waspada.
Iya. Oh, begitu. Oke. Oh iya, Kak.